Alors les opéras, oui. J'ai de la chance d'être dans une ville où on a un une belle proposition de spectacle d'opéra à à des prix, heu, très, très abordables. Ça permet de découvrir tellement de de nouvelles façons de d'écouter et de vivre la musique. Heu, l'opéra oui j'adore et heu, l'autre question c'était quoi?
Mmh mh. Super. Mmh Est-ce que, heu, tu écoutes par exemple a cappella? Bah je te parle a cappella, je vais prendre un exemple, par exemple, Grand Corps Malade?
Ça, c'est moins mon style.
D'accord, ou ce en fait les instruments derrière qui accompagnent, c'est quelque chose que tu aimes, quoi? Mmh.
Ça c'est bien moins mon style. Ben tout à l'heure quand tu m'as posé la question ouais. Oui, oui et j'ai plus, vouloir écouter du classique sans paroles, que des paroles sans sans musique, sans instrument, oui.
Oui. Oui, c'est vraiment les instruments qui qui te font la différence pour toi.
Voilà. C'est ça.
Mais déjà les les opéras, c'est c'est vraiment quelque chose, heu, d'incroyable, hein. La puissance des voix, heu, tout le côté théâtral, les mises en scène, heu heu et c'est c'est fou de se dire que tu as de la chance en fait de pouvoir y aller à côté de chez toi, quoi.
Oui. C'est ça et un Oui et l'orchestre aussi. C'est, hem, c'est c'est énorme, énorme.
Tout à fait. Et tu vas des fois voir des orchestres?
Oui j'adore ça, les symphonies c'est ce que je préfère justement, heu. Je préfère aller voir un orchestre qu'aller à un concert même si dans la vie de tous les jours je vais plus écouter de musique, heu, à concert, on va dire que, heu, que d'orchestre, quoi. Mais à voir mmh
<chuckles> Mmh. De tête comme ça, oui, heu, de tête comme ça rapidement. Excuse-moi, de tête comme ça rapidement tu as fait combien de concerts, dans ta v enfin tu es allée à combien de concerts dans toute ta vie?
à vivre, heu, l'expérience ouais pardon? <chuckles> 1 seul et j'ai pas aimé. <chuckles>
<laughs> C'était qui le chanteur ou la chanteuse?
<chuckles> C'était The Weeknd, je l'adore.
Ah en plus, heu et c'était quoi que tu as pas aimé?
Oui. Beh j'ado j'ai adoré le concert, mais le monde, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Trop de monde, trop de bousculades et heu et puis voilà. <chuckles>
Mmh. Beh c'était super intéressant, au plaisir de reparler de ce sujet avec toi une prochaine fois, parce que je pense qu'on peut encore discuter pendant des heures.
C'est ça, beh merci beaucoup pour toutes les questions, à bientôt.